อ๋อ โอเค เขาอาจจะเลือกมุมที่สวยที่สุดมาก็ได้นะคะ เขาอาจจะ ไม่ได้หลอก ก็ได้นะคะนี่ เอ๊! แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ๆ ๆ เพราะว่า เอ่อ พี่อาจจะแบบวง วาด คือแบบเหมือนตั้ง ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว เออ นั่นแหละค่ะ ประมาณนั้นเลย แล้วอย่างเงี้ยค่ะ หนูอยากจะให้พี่น่ะทิ้งให้ ทิ้งคำประสบการณ์ดี ๆ ให้กับผู้อื่นหน่อยอะค่ะว่า ถ้าพี่จะไปเที่ยวไอ้โปรไฟไหม้ ที่พี่พูดเนี่ยค่ะ ควรจะไปไหม หรือควรที่จะไปซื้อทัวร์ที่มันน่าเชื่อถือ ที่มันมีรีวิวดี ๆ มากกว่านี้ไหมคะ? อยากจะบอกอะไรกับพวกเขาที่กำลังจะไปเที่ยว อา
<chuckles> ใช่ <chuckles> เนี่ยเราอาจจะเข้าใจผิดไปเอง ใช่เปล่า? <laughs> อา จินตนาการ <chuckles> ฮ เออ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ <chuckles> อันดับแรกเลย อา อันดับแรกเลยคือหนึ่ง พวกเราไม่ได้อ่านรีวิว พวกเราอะรีบด่วนตัดสินใจ เพราะเรา ก็เขาบอกว่าโปรไฟไหม้ เดี๋ยวมันจะหมด เราต้องตัดสินใจเลย
อ๋อ ค่ะ โปรไฟไหม้ อา มันเร่งรัดอะเนาะ โอเค อันนี้ก็ต้องคิดไตร่ตรองก่อนที่จะซื้อ อา ค่ะ
เร่งรัด อืม อา ค่ะ ใช่ แล้วอย่าเพิ่งรีบจ่ายเงิน เขาไม่คืน มันเป็นโปรไฟไหม้ ก็เขาบอกแล้วมันเป็นโพรโมชัน
อ๋อ ใช่ ใช่ ๆ เออ ค่ะ
เออ เขาบอกว่า "จ่ายแล้วไม่คืน" ใช่ไหม อ่า พอ พอเสร็จปุ๊บ ล ก อีกอันหนึ่งก็คือว่า เราอะ ถ้าสมมุติเราอยากจะไปโปรไฟไหม้ที่ไหนเนาะ เราก็ไปดูโปรนั้นจริง ๆ ก่อนว่าเขามีการรีวิวไหม แล้วเราก็รอให้มันลดราคาตอนจบก็ได้ค่ะ ถ้าเราไม่รีบนะ อืม
ค่ะ อ๋อ ใช่ ก็เหมือนหาประสบ อ่า หาข้อมูลมาก่อนเนาะ แล้วก็รอให้มันถึงนาทีทอง รอให้เขาลดราคาก่อน แบบท้าย ๆ อย่างเงี้ย ค่อยซื้อ โอ้! อันนี้ดีค่ะ อันนี้ดี อันนี้น่าเอาไปใช้
ใช่ อา ถูก เออ อา อย่ารีบร้อนด่วนตัดสินใจเหมือนพวกเรา แล้วก็จะไปเจอแบบนี้ <laughs> ค่ะ
อา ค่ะ <chuckles> โอ้! ก็ดีนะคะ ดูแล้ว ฟังดูแล้ว มันก็เป็นทริปที่สนุกดี เพราะว่ามีเพื่อน ๆ ใช่ไหมคะ ดูสู้ชีวิตไปพร้อม ๆ กัน
อา พอ อา มันสนุกได้ เพราะว่ามีกลุ่มพวกเรา อ่า เขาเรียกอะไรนะ สร้างสีสันกันเองเนี่ยแหละค่ะ เออ เพราะว่าเราเตรียมชุดไปแบบแต่ละวันไม่ซ้ำกันนี่นะ ลูกทัวร์คนอื่น ๆ เขาก็แบบ เอ่อ พอมีสีสันขึ้นมาบ้าง
อา ใช่ ใช่ค่ะ ก็ดู อืม ไปเฉย ๆ อ๋อ ค่ะ โอเคเลย วันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ยังไงก็ต้องมาขอบคุณ ขอบคุณพี่มาก ๆ เลยนะคะที่เล่าประสบการณ์แบบเนี้ยค่ะที่หนูไม่เคยรู้มาก่อนเลย วันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ นะคะ
ค่ะ

อืม มันก็ทำให้ group ทัวร์ครั้งนั้นอะค่ะ ดูลำบากเลย ใช่ไหมคะ ดูไม่ได้เป็นอย่างคาดไว้เลย ใช่ไหมคะ โอ้โฮ แล้วอย่างเงี้ย อืม
ไปฝั่งประเทศจีน ก็ลำบากค่ะ โอ้โฮ ลากกระเป๋า ลากอะไรกันขึ้นแบบ ขึ้นรถไฟอะ อา เราต้องลงจากรถ รถทัวร์ ใช่ไหมคะ แล้วก็ไป ไปรวมกลุ่ม ทางไกด์เขาก็จะโบกมือว่ามาทางนี้ ๆ ใช่ไหมคะ แล้วพอไปรวมกลุ่มเสร็จ เนื่องจากเราอะจะต้องออกจากฮ่องกง ใช่ไหมคะ เพื่อ อ อันดับแรก คือเราผ่านด่าน ตม. เข้าไปในฮ่องกงเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วพอที่เราจะต้องออกจากฮ่องกงไป Shenzhen อะค่ะ เราก็จะต้องไปผ่าน ตม.ของ Shenzhen อีก
ค่ะ อ ค่ะ มิจ อืม ค่ะ โอ้ ฟังดูแล้วหลายขั้นตอนมาก ๆ เลยนะคะเนี่ย ดูไม่ได้อำนวยกับนักท่องเที่ยวเลย แล้วก็ดูไม่เหมือนกับทริปที่พวกพี่ ๆ ใฝ่ฝันไว้เลยอะค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าย้อนกลับไปได้อีกเนี่ย พี่ยังอยากจะไป group ทัวร์ group นี้อยู่อีกไหมคะ? ถ้าให้คิด <chuckles>
ลำบากเลยแหละ เออ ลำบากเลย ใช่ อา เออ ไม่ นับ ไม่ไป แล้วก็แนะนำให้เพื่อนอย่าไป แล้วก็ทัวร์ไฟไหม้ทั้งหลายแหล่อย่าได้ซื้อเด็ดขาด
อ๋อ เพราะว่าเรามีประสบการณ์ที่ ที่ ที่ค่อนข้างที่จะไม่ดีแล้ว ใช่ไหมคะ แล้วการที่พี่ได้ไปเที่ยวในครั้งนั้นน่ะค่ะ พี่ได้มีไอ้ อะไรบ้างไหม? มีการประทับใจที่เที่ยวนั้น ถึงจะโดนหลอก แต่ก็ยังถือว่ามาเที่ยวได้อย่างมีประสบ ประสบ สำเร็จแล้ว เออ ได้มาเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกเนี่ยของพี่อะค่ะ มันเป็นยัง ค่ะ
อืม ใช่ อืม ไม่นะ สิ่งที่โดนหลอกที่ทุกคนแบบเสียใจมาก ก็คือทุ่งทิวลิปนั่นแหละ ความใฝ่ฝันคือเราเตรียมชุดไปถ่ายกับดอก ทิวลิป ใช่ไหมคะ เราไม่เคยเห็น ก็ปรากฏว่ามันเป็น <laughs> <chuckles> มันเป็น คือมันก็เป็นเหมือนแบบกังหัน เคยเห็นกังหันในรูปที่ ม มันเป็นกังหันเหมือนของก็ อ ต่างประเทศ กังหันลม ใช่ไหมคะ แล้วมันก็มีดอกทิวลิป แต่มันมีแค่ใต้ที่กังหันน่ะค่ะ มันไม่ได้เป็นทุ่งทิวลิป
อืม โอ้ ค่ะ อันนี้เข้าใจเลย เตรียมตัวสวยเต็มที่ <chuckles> แต่ว่าผิดหวังมาก ค่ะ ค่ะ อ๋อ มันมีแค่หน่อยเดียว แต่คือที่ฝัน ที่วาดไว้ ที่คิดไว้ในหัว คือมันจะเป็นทุ่งเหมือนทุ่งนาแต่เป็นทุ่งทิวลิป ใช่ไหมคะ? อ๋อ โอเค <chuckles>
โอ้โฮ ใช่ ที่เราฝันไว้ ก็คือเป็นทุ่งทิวลิปเป็นแถว ๆ คนละสี สีเหลือง สีแดง สีขาว เราก็จะใส่กระโปรงยาว ๆ ถ่ายรูป กัน อะไรอย่างงี้ อืม <chuckles>
โอ๊ย อิน ค่ะ อืม น่าเอ็นดูเนาะ โอ้โฮ เศร้าเลยอะค่ะทีเนี้ย เอ๊ แล้วมี มีที่อื่นที่มันแบบว่าดูเกินคาดจากการที่แบบ ที่พี่เขาโฆษณาไว้บ้างไหมคะ? ดู ดูดี เออ ดูพอสมเหตุสมผลหน่อยไหม?
เศร้ามาก ค่ะ ค่ะ